อา อาจจะกั๊กสัก 90% แล้วกันนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะ มันมีสมาร์ตทีวีเข้ามาร่วมแล้ว แต่ถ้าไม่ใช่สมาร์ตทีวียังเป็นแบบ ซัม เอ่อ ทีวีรุ่นเดิมเนี่ย เราก็น่าจะสามารถตอบได้เต็มปากเลยว่า เรากลับเข้ามาดูมือถือเราเนี่ยเป็น 100% แล้ว จริง ๆ อะค่ะ
แล้วถ้าถามอย่างนี้ล่ะคะ ในเรื่องของแง่ในความสัมพันธ์น่ะค่ะ การที่เราอะ ดูบนมือถือทุกอย่างเลยอะ อย่างตอนที่เราคุยกันตอนต้น ๆ อะเนาะ ก็บอกว่า การที่เราได้มีเวลาร่วมกันกับทางแบบ เขาเรียกว่าอะไร ดูทีวีร่วมกันใน ความสัมพันธ์ในบ้านน่ะค่ะ มันก็รู้สึกว่าอบอุ่นเนาะ แต่ตอนเนี้ย มันเป็นการดูจอใครจอมันน่ะค่ะ ทำให้คุณมีผลต่อความสัมพันธ์ในความ ในครอบครัวบ้างไหมคะ?